Kalau boleh tahu nih ya, kamu tuh dalam sehari kegiatan beraktivitas, ada nggak sih dengerin musik?
Mhm. Oh, dengerin musik dalam 1 hari?
Mhm.
Ba ya ada dong beberapa kali. Lumayan sering sih.
Nah biasanyat oh beberapa kali? Nah dalam sehari itu biasanya intensitas kamu mendengarkan musik itu berapa lama tuh? Apakah, eee, se-mood-nya aja atau mungkin selama kerja gitu?
Mmm, mhm. Oke. Oke aku denger musik tuh pertama kali bangun tidur, itu aku kayak buat persiapan mandi segala macam aku pasti nyalain musik gitu, dan musik ini tuh memang sengaja aku, eee, puter terus se sepanjang malam, jadi ketika aku tidur, musik ini tuh nyala terus gitu. Aku tipe yang kayak gitu. Lumayan lama cuman kan kalau kita tidur ya kan kita gak bisa denger musiknya, tapi itu membantu aku buat, mmm, bisa tidurlah, pengantar tidur gitu, dan ya untuk menciptakan ambience yang, eee, agak rileks saja gitu. Bangun tidur heeh, bangun nah bangun tidur, bangun pagi, terus habis itu, eee, jalan, di jalan gitu di motor aku selalu dengerin musik, terus nanti, eee, udah pas lagi di sela-sela kerja biasanya.
Mmm. Waduh lumayan lama berarti ya. Mhm. Oh. Mhm mhm. Nah ngomongin soal musik mhm? Mhm. Oh oke. Kebayang sih jadi intensitas kamu cukup seringlah ya tergolongnya untuk mendengarkan musik. Mhm. Nah ngomongin soal musik ini, berarti kan kamu denger tuh dari awal bangun tidur sampai tidur juga tetap dengerin musik ya. Gimana sih menurut kamu ya, musik ini mempengaruhi mood kamu secara keseharian kamu tuh gimana?
Cukup sering. Betul betul. Yes, bener. Sangat besar pengaruhnya menurut aku musik ini, mmm, kemudian apa ya, ya dia dia tuh kayak bisa- menurut aku ya- musik itu tuh bisa ngatur emosional kita, eee, warna emosional kita istilahnya, di di keseharian kita gitu loh, jadi kayak semacam tombol on-off atau, eee, tombol mengubah mood gitu, mengubah suasana hati, tapi tanpa harus kita tuh ngomong apa pun gitu. Jadi bisa ya istilahnya itu kayak, mmm, cermin emosi diri, kadang kita tuh denger lagu sedih itu bukan buat makin sedih sebenernya, tapi buat memvalidasi perasaan yang kita rasakan, daripada kita ngomong, ya kan? Terus kayak, oke aku gak sendirian kok, lagi dalam kondisi kayak gini. Nah itu tuh bisa ngebantu release emosi yang, mmm, yang apa ya, yang kita tahan gitu, yang ketahan, yang kita tuh bingung untuk meluapkan itu atau mungkin ketika kita gak ada temen untuk ngobrol, jadi dengan dengerin musik, dengerin musik itu kita kayak udah, kayak udah ada yang memvalidasi emosi kita aja secara otomatis, gitu. Terus mhm.
Oh ya? Mhm. Oh. Mmm mhm. Mmm. Ah paham sih. Mhm mhm. <chuckles> Perasaan, ah. Eee heeh. Mhm. Oh. Mhm mhm. Oh jadi kayak di gimana, lanjut?
Ya terus kayak juga selain itu tuh kayak jadi istilahnya tuh kayak, mmm, kalau tadi cermin emosi, kalau yang ini tuh kayak starter mood gitu, paham gak? Jadi kayak itu tuh nih kayak, eee, aktivitas aku bangun tidur, aku harus muter lagu yang upbeat bisa supaya, eee, energi aku tuh langsung langsung tinggi gitu, langsung muncul gitu. Nah musik-musik yang ya, jadi musik-musik itu tuh aku puterin tuh biasanya tuh berdasarkan suasana hatiku seperti apa, atau kadang-kadang pas lagi mood-nya yang lagi, eee, aman-aman aja tuh ya udah, kayak ngalir aja gitu, dengerin apa pun masuk.
Oh. Mhm. <chuckles> Ngerti ngerti. Oh. Mhm.
Gitu sih.
Oh jadi kamu itu milih musik berdasarkan, eee, suasana hati ya?
Suasana hati dan suasana sekeliling aku. Jadi kalau pesa misalkan pas pagi hari, walaupun suasana hati lagi sedih, aku ya tetap puterinnya tuh lagu-lagu yang riang gitu sih.
Mmm. Oh. Ada contoh nggak, eee, daftar musik yang kamu pakai nih, misalnya kayak bangun tidur, kamu untuk, eee, kan kamu tadi sempat nyinggung musik yang ceria tuh. Ada nggak daftar lagu yang kamu putar nih buat mengawali hari kamu dengan musik, itu biasanya apa?
Mmm. Oh oke, eee, ada sih aku tuh suka lagu-lagu yang iramanya tuh wavy, kemudian, mmm, kayak city pop gitu. Aku suka genre lagu itu yang aku putar di pagi hari, kemudian pokoknya tuh yang bisa buat, eee, dancing-dancing gitu musiknya gitu. Jadi kayak contohnya tuh lagu-lagunya siapa ya, eee, banyak sih, eee, contohnya kalau yang aman ya, yang pasti orang tahu tuh kayak lagu-lagunya JKT48 misalkan.
Mhm. Ya. Widih. Siapa penyanyinya? Mmm. Oh tau.
Eee, atau kalau ya, atau kalau nggak yang lagu-lagu indie itu lagu-lagunya Kurosuke, lagu-lagunya, eee, e e e eee Diskoria, lagu-lagunya siapa lagi ya, eee, ya banyak sih Laleilmanino yang upbeat upbeat-upbeat gitu, Groovebox Story, itu juga lagunya, eee, bagus buat naikin mood di pagi hari.
Hmm. Hmm. Widih. Berarti genre musik kamu ini beragam ya? Kalau yang tadi kamu ceritain kan ada, eee, dari negara Jepang, terus Indonesia juga ada ya. Nah kamu tuh menentukan, mendengarkan musik berdasarkan genre ini dari apa nih? Apakah dari negaranya atau mungkin dari, eee, ya udah kamu emang suka lagu dengan tempo yang, eee, upbeat kayak tadi kamu sebutin?
Iya betul, mhm. Aku le biasanya ku eee, karena ini sih, karena, ya karena musiknya, karena warna musiknya, gitu. Jadi kadang-kadang malah aku terkejut, eee, apa ya, cukup men cukup takjub gitu ketika gak sengaja nemu lagu lagu enak, temponya in enak, melodinya enak, terus aku baru tau, oh ini terla ternyata lagu dari, eee, negara mana gitu yang aku gak expect gitu, aku pikir ini eb eee, lagu barat ya pada umumnya gitu, tapi ternyata bukan daril dari barat, lagu lagu latin misalkan, atau lagu dari Rusia gitu. Atau mungkin lagu dari Asia cuman kayak, eee, kan ada tuh ya lagu dari Filipina come and love na na na na na na na na, nah itu kan waktu denger, dulu tuh, awalnya tuh, aku pikir ini lagu barat, lagu pop barat gitu, tapi ternyata lagu Filipina kan, nah kayak gitu-gitu loh, jadi gak berdasarkan milih-milih negara mana, ah aku pengen dengerin lagu neg Jepang aja tuh bukan karena negaranya, tapi ya karena warna musiknya sih yang sesuai dengan selera aku, itu sih.
Mmm. Iya. Iya. Wow jauh juga. Ah iya. Mhm. Oh. Berarti emang, mang murni dari suara eh, jenis musiknya ya? Alunan instrumen yang mereka hasilkan ya. Nah ngomongin soal ini, apa, eee, momen nih. Kamu kan tadi bilang kalau momen bangun tidur lebih suka, eee, tempo lagu ataupun musik yang cenderung ceria atau upbeat ya. Tapi kalau misalnya lagi kerja atau mungkin lagi, eee, melakukan tugas rumah, ada gak, eee, musik-musik tertentu yang kamu gunakan atau kamu dengarkan untuk menunjang nih aktivitas kamu?
Ya dari jenis musiknya. Betul betul. Yes, upbeat. Oke kalau, mmm, lagi kerja yang ngebutuhin fokus, mmm, yang itu tuh berkaitan dengan kayak kita lagi buka, eee, PC, laptop gitu ya, kita ngerjain di atas kerja, di atas meja, aku biasanya muter lagu-lagu yang rileks gitu, yang temponya tuh kayak medium gitu sih me slow, medium gitu. Tapi kalau aku lagi ngerjain aktivitas rumah yang itu menuntut aktivitas fisik, aku selalu dengerin yang upbeat.
Mmm. Iya. Oh rileks. Mmm. Iya. Eee, ada nggak, eee salah satu penyanyi favorit dari masing-masing kegiatan, nih, yang selalu kamu dengerin dan nggak pernah dilewatkan, misalnya, eee, musik yang medium, ternyata kamu suka, eee, penyanyi atau pemain instrumen siapa. Terus kalo misalnya kamu lagi mengerjakan tugas rumah, mendengarkan penyanyi siapa yang wajib kamu dengerin biasanya, tuh, ada nggak?
Heeh. Mmm, mhm. Kalau pas aku lagi kerja di atas meja, itu buat, eee, me ngebantu aku fokus, aku, tuh, dengerin instrumen aja sebenarnya, musik-musik instrumen, ya, yang kayak jazzy, terus kemudian kayak swing, atau kalau nggak, ya, lagu-lagu, eee, 90s yang pop, ya, pop slow slow pop, git pop yang, eee, melodinya, tuh, slow, gitu, menurut aku itu juga bisa ngebantu aku untuk rileks, gitu, tapi kalau, ya, contohnya kayak lagu-lagunya siapa, ya, eee eee, mmm, 90-an itu kayak lagunya, kalau di Indonesia lagu-lagunya Ruth Sahanaya, yang 90-an itu bisa bikin aku fokus kayak lagunya lagu memori, terus kayak gitu-gitu, sih. Itu tuh, mmm, dan lagu sejenisnya, ya, itu, tuh, bisa membuat aku
Mhm. Oh, instrumen aja? Mhm. Mhm mhm. Mmm. Wow. Mhm.
fokus, rileks, lebih ke rileks sebenarnya, lebih ke rileks, gitu. Tapi kalau lagu yang upbeat itu, ya, banyak, sih, contohnya, ya. Mmm, ke baru-baru ini aku le suk eee, suka lagu-lagunya, ada penyanyi namanya Derik Fein, mmm, ini, eee, ya, itu, mas eee, penyanyi indi, gitu. Dan lagu-lagunya, tuh, le lumayan asik didengerin, sih, untuk, ya, untuk beraktivitas, nemenin beraktivitas.
Wih. Oke. Mhm. Siapa, tuh? Derik Fein? Wah. Banyak juga, ya, ternyata daftar musik yang kamu dengerin. Tapi, nih, ngomong-ngomongin soal musik, ya, ada nggak, sih, kejadian di mana kamu itu, eee, kondisi atau pun suasana hati, tuh, lagi sedih, nah, terus tiba-tiba setelah mendengarkan musik yang temponya upbeat, perasaan sedih kamu ini langsung hilang, nih, a dan langsung berubah jadi ceria atau pun sebaliknya? Misal lagi ceria atau lagi bahagia, tiba-tiba kamu dengar suasana, eh bukan suasana, dengar lagu yang sedih dengan suasana yang menunjang seperti hujan atau pun, eee, apa, matahari terbenam, terus kamu terbawa suasana seperti itu, pernah nggak?
Ya, lumayan. Mhm mhm. Oh, oke. Iya. Pernah, walaupun walaupun sebenarnya aku udah bukan da enggak dalam keadaan yang sedih, ya, pernah, sih, pernah. Jadi, eee, ya, biasanya aku lagi kayak, eee, bangun tidur, bangun tidur tiba-tiba, tuh, eee, bangun tidur aku, tuh, Magrib, jadi kayak aku tidur nanggung, gitu, tidur siang tapi bukan tidur siang, jadi kayak jam 3.00 baru tidur, terus jam 6.00 sore, tuh, kebangun pas azan Magrib. Itu rasanya, tuh, nggak tau kenapa, eee, s mood-nya, tuh, kayak hampa, kosong, padahal aku lagi nggak ada problem, aku lagi nggak ada kesusahan hati, aku lagi nggak ada masalah, aku nggak ada lagi beban nggak ada lagi beban pikiran, gitu, terus tiba-tiba, eee, ada muncul lagu di, eee, Spotify yang aku nyalain, muncul lagunya waktu itu lagunya, eee, Danilla judulnya Tak, nah, nggak tau kenapa, itu kayak aku langsung kayak langsung mellow. Mellow yang gimana, ya, kayak men sangat mendukung suasana, eee, sore hari itu ketika aku lagi bangun tidur, gitu. Terus aku kayak coba cari-cari ini lagu kenapa sedih banget, ya, kayak suasana suasana yang yang muncul dari melodi-melodinya, tuh, sedih, gitu. Nah, biasanya kayak gitu sebentar bawa suasana aja, padahal itu sebenernya aku lagi nggak sedih. Ya, pernah, sih, beberapa kali juga sebaliknya sama, ketika aku sedih, pas aku dengerin lagu, eee, riang
Mhm mhm, gimana, tuh? Mhm. Ah hah. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. A ke. Waduh. Mhm. Iya. Jadi terbawa suasana, ya? Mhm.
Ya, pag kebawa juga kebawa kayak sedikit melupakan, mmm, beban pikiran kita, gitu. Beban pikiran kita nggak hilang, gitu, masalah kita nggak sel nggak selesai, nggak nggak, eee, tiba-tiba nemuin solusinya, tapi setidaknya, eee, bisa ngebantu kita buat coba, eee, chill dulu, gitu.
Kebawa juga. Mhm. Oh. Mhm. Betul. Jadi emang musik bagi kamu itu sangat memengaruhi mood juga, ya?
Iya. Sangat mempengaruhi musik.
Nah kalo kamu dengerin musik itu biasanya, eee, sendirikah? Misal lagi kerja nih, dengerin musiknya sendiri atau bareng teman-teman kantor? Dan biasanya kalo bareng teman-teman Kantor, gimana tuh cara ngatur, eee, daftar lagunya? Ada pembagian-pembagian tertentu nggak?
Eee, ko kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang gak sih, sekarang itu karena aku kerjanya, eee, relatif sendiri ya, maksudnya aku gak kerja bareng-bareng juga sekarang tuh. Aku selalu nikmati musik tuh sendiri karena menurut aku musik itu personal. Nah biasanya kalau kita. musik, dengerin musik yang rame-rame itu kalau kita lagi, eee, jalan bareng di mobil gitu, atau kita lagi, eee, ada di ya lagi ngumpul di salah satu tempat yang memang itu private buat kita. Nah itu tuh biasanya kita, eee, nyetel musik bareng-bareng. Nah untuk ngatur, ngatur ar kita kira-kira mau denger musik apa ya? Karena kita ada banyak orang, dan dan kayaknya tuh agak gak enak kalau kita maksain genre aku aja atau musik yang ini aja, aku lagi suka musik ini sedangkan yang lain gak di nggak, belum tahu musiknya. Itu menurut aku kurang, kurang asik aja gitu. Jadi kita putuskan biasanya untuk ngedengerin lagu-lagu yang memang kayak top 40 gitu, lagu-lagu yang udah pasti teman-teman aku tahu, semua orang tahu, lagu sejuta umat jadi kita bisa sing-along bareng. Kita bisa, eee, nikmati suasana bareng dan merasakan musik itu tuh ngebangun mood kita yang lagi bareng-bareng di situ.
Oh. Mhm mhm. Tul. Mmm. Mmm. Iya, gimana tuh? Mmm. Iya. Oh. Mmm, lagu sejuta umat ya? Wah jadi kalo dengerin musik lagi bareng-bareng ataupun kumpul-kumpul biasanya lebih milih daftar lagu atau daftar musik yang emang masuk ke top 40 ya? Ataupun top 40 tuh, ih menarik ya tipsnya. Nah terus kalo misalnya
Iya. Bener. Bener bener. Iya, jadi semuanya bisa nyanyi bareng.
Mhm. Kalo kamu, eee, lagi bosen nih satu sama 1 musik ataupun lagu tertentu, biasanya kamu itu mencari musik baru di platform mana sih? Apakah langsung ke penyanyinya atau mungkin cari di online, di aplikasi, itu biasanya gimana? Atau bisa jadi nih kamu dengar musik tuh dari sosial media seperti TikTok atau Instagram yang lagi tren?
Kalau, eee iya, aku tuh punya pandangan khusus sama lagu yang lagi hype, lagi lagu tren gitu ya. Kalau itu udah tren banget, eee, biasanya aku aku malah menghindari untuk tidak mendengarkan lagu itu. Karena me aku tuh tipe orang yang tidak bisa menikmati sesuatu yang viral. Gitu jadi aku tuh lebih suka menikmati, eee, lagu-lagu yang kayak masih, eee, underrated gitu. Nah, caranya, biasanya tuh aku kayak aku pilih 1 lagu yang aku dengerin, yang jadi favorit aku, eee, mungkin dari genrenya, dari warna musiknya, kemudian aku klik di Spotify itu apa reshuffle ya? Nah itu nah! Nah itu kan biasanya kayak langsung ngasih kita, eee, banyak rekomendasi-rekomendasi lagu baru, nah dari situ biasanya aku nemuin hidden gem tuh. Musik yang wah bagus nih ternyata, lagunya siapa nih? Terus deal, save gitu.
Gimana tuh? Hmm. Ah kenapa? Oh paham. Mhm mhm. Iya? Oh iya, reshuffle. Putar acak ya? Oh. <chuckles> Widih, jadi pengalaman kamu mendengarkan musik ini emang sangat beragam ya, terlebih kamu tadi bilang musik itu jadi bagian rutinitas juga ya? Jadi bisa memulai hari kamu tuh lebih ceria lagi, lebih baik lagi dan ternyata musik itu mempengaruhi mood juga ya. Terus juga tadi kamu denger musik tuh ternyata di Spotify. Wah makasih banyak ya buat waktunya dan juga udah sharing-sharing nih tentang musik.
Mhm. Betul betul. Iya. Bener bener, heeh. Iya, aku lebih di Spotify. Sama-sama. Seneng bisa ngobrol sama kamu lagi.
Oke deh kalau kayak gitu, sampai jumpa lagi ya
Sampai jumpa!